えっと、じゃあ、まず、その、過ごし方って具体的に何をしてますか？
あ、そうですね、あの、なんか
はい。
結構、普段から都会の方に住んでるんですけど、あの、そうですね、なんか休日とか、あの、休みの日とかは、結構、山の山の方に行って、なんか山登りしたり、なんか、自然を味わう、じゃないですけど、なんか、そうゆう、そうです、ん、過ごし方を割と最近は、しするようにしてます。
はい。ええええ。 はい。 はい。 え！はい。 おお！ はい。 山で過ごされてるんですね。<chuckles> その、山で過ごすきっかけになったこととか、思い出ってあるんですか？
<chuckles> あ、もともと、なんか、そゆ自然とか、あの、ま、景色とかそうゆうの好きなタイプだったんですけど、なんか、あの、普段やっぱりその、あの、都会にいて、同じような人と関わったり、同じような人間関係で、結構わちゃわちゃしてる感じで、あの、そうゆうので、ちょっと疲れるじゃないですけど、あの、ま、そうゆうのが、自分なり、疲れたなっていうのは結構感じることが多いので、そゆ時はもう、1人であの、自然のほうに、あの、山とかそういうところをに、行って、1人で過ごすってゆうのをを、してみたいなってゆうきっかけで、行き始めました。
はい。 うんうん。はい。 うんうん。うん。 うーん。 うんうんうん。 はい。 ああ、なるほど。 うんうん。 うーん。 はい。 はい。 はい。はい。 ああ。 なほど、じゃあ、え、その、山で過ごされる時は、人とか、こう、友達とか家族とかではなく、もう、1人で行くことが多いんですか？
あ、そうですね、あの、もう、1人で、1人旅じゃないですけど、もう、ひとりで、あの、なんでしょうね、ま、山とかも登って頂上まで行ったりとかっていうのあるんですけど、ま、そういうのして、上頂上行ってなんか景色を楽しんで、いああ、ゆっくりする、じゃないですけど、そうですね、友達とは極力行かないで
うん。うんうんうん。 はい。うんうん。 うんうん。 はい。 うんうん。

1人でって感じが多いです。
うーん、1人の方が、こ、自分のペースとか、で行けますもんね。
あ、そうですね、やっぱり、あの、友達と行っちゃうと、あの、なんでしょうね、やっぱり、その、会話だけに夢中になっちゃったりとか、なんか、うん、だか、なんかいつもの関係性じゃないですけど、そっから、一応、抜け出すためにっていうの、あるあの、あるので、なんか、いっかい、1人で落ち着いてなんか、あの、リセットするじゃないですけど、そうゆのはちょっと心がけて、最近、やってます。
うーん。 はい。 あ、うん、うーん。 ああ、はい、あいあい。 あ。 確かに確かに。 はい。うーん、うん。 はい。 うんうんうん、なるほど。例えばなんですけど、1日の、山で過ごす日の、1日の、朝からのスケジュールを、お伺いしてもいいですか？
あ、そうですね。あの、基本的には、あの、家から、ま、電車で行くんですけど、電車とかで、割と、ににから3時間以内のとこには行くようにしてて、で、なので結構割と、そうですね、朝5時、6時ぐらいに出て、家を
はい。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 はい。 うーん。 おお、結構早いですね。
あ、はいはい、結構早めに出て、あの、そっから、そうですね、8時、9時ぐらいに、あの、向こう着いて
おお。 はい。 はい。 うんうんうん。
で、そっからは、もうそうですね、あの、山登ったり、あの、ま、自然川とかいろいろ、きき、あるので、そういうの楽しんだりして、で、なんだかんだ、頂上に着くのが、まあ、お昼過ぎとかお昼前後なので、そっから、そうですね、あのあの、頂上に、なんか、和食屋みたいなんがあるところがあって
はい。 うんうん。 はい。 うーん。はい。 うん。 ええ！
なんか、結構、ま、ちっちゃめなところなんですけど、なんか、そうゆう、なんでしょうね、その、山登りとかをされた方専用になんか、そゆお店があって、で
はい。 はい。 うんうんうん。 ああ、なんか茶屋茶屋みたいな、なんか、なんとか茶屋みたいな。
う、そうすね、でも、普通に、あの、結構、あの、食べ物とかもあって、そこでお昼とかを食べて、で、あの、それでもまだお昼過ぎっていうか、あの、そうですよね、あの、まだ、なんでしょうね、まだ半分ぐらいなので
ええ、うんうん。 おお。 あ、そっか。 うわ、そっかまだ半分なんですね、そこでもね、そうですよね。
そうですね、じゅうにじとかなのでいちじとか。そっからもう、あの、頂上で、あの、結構、2、3時間いれるんですよね、2、3時間、結構、あの、景色楽しみながら、あの、写真とか撮ったり
うんうんうん。 はい。 ええ。うん、ふん。うんうん。あ、そうですよね。
そうゆうのしながら、なんかゆったりしてって感じで
はい。 うんうん。
あの、なんですね、あの、2、3時間いれるので、そこである程度リフレッシュして、ま、帰りはもう、ちょっと、ま、下りじゃないですけど、さが
はい。いえ。 はい。 うんうん。